Ah, paano naman nagsimula nagsimula ang, ah, personal style mo, kwento mo naman?
Aha, ayan. Uy, interesting yan 'no. Actually, kung babalikan ko talaga, ah, nagsimula yung personal style ko hindi dahil sa mga fashion trends, eh. Kung hindi siguro dahil na rin sa ano, sa pangangailangan talaga araw-araw. Noong high school kasi ako, wala pa akong masyadong ano, eh, pakialam sa itsura ko alam mo 'yon. Ako yung, ah, sa tingin nila'y parang jejemon mag-ano, mag-style-style lalo na sa pananamit, ha. Kasi nga, 'yon wala pa akong pakialam sa ano, eh, sa ano ko, sa sa itsura ko or doon sa dating. Kasi nga kung ano yung mayro'n, 'yon na lang sinusuot ko. Kung ano yung, ah, binigay sa akin, 'yon na lang sinusuot ko. Siyempre, eh, medyo bata-bata pa naman ako noon wala pa akong sariling pera, ganyan. Kaya doon talaga ako umaasa sa ano sa pinapahiram ay sa binibigay, sa sa binibili ng lola ko, ganyan. Eh siyempre lola ko na 'yon, eh, iba yung ano namin, eh, yung style. Siyempre style ng lola ko yung masusunod, alangan naman sa akin. Kaya nagsimula talaga siya, ah, sabihin na lang nating jologs, medyo jologs yung dating 'no, pang matanda ganyan at actually medyo mhm, medyo naawa nga ako kasi nga 'yon 'pag nakikita ko yung mga pictures ko, gano'n parang nakakatawa nga, nakakatawa. <laughs>
<chuckles> Hmm. Mm. Oo. Hmm. So, parang aha. <laughs> Ah, ganyan ka rin ba yung kunwari 'pag nakikita mo yung picture mo talaga nung bata, eh, parang alam mo yung parang ang cringe na ano ba yan yung parang hindi ba ang parang ano, eh, alam mo yung parang nagdadamit ka noon kasi wala ka nalang choice o 'di kaya wala kang ka-taste-taste. <chuckles> Puro hand-me-down na lang. Oo.
Oo. Oo, grabe. Mm, ganyan-ganyan ako. Actually ito ha, medyo ngayon tuloy medyo naluluha ako kapag naalala ko na may isa akong picture na ginagamit nila pang bully sa akin. Ano kasi 'yon, eh, ah, kalbo ako nung mga time na 'yon. Kasi nga laging sinasabi sa akin ng lola ko na, ah, "Sige magpakalbo ka na lang kasi para matagal humaba yung buhok mo." Kasi nung mga time na 'yon talagang kapos na kapos. Sa probinsya kasi ako lumaki, yan sa lola ko. So, ako naman susunod naman ako kasi naiintindihan ko rin na sobrang madalang lang makapagpadala yung nanay ko, ganyan. So, sinusunod ko na lang. Ngayon, nababalikan ko yung picture, tapos naungkat ng mga kaklase ko, and then nagulat na lang ako one time sinend nila sa group chat namin. Edi ayun, alam mo 'yon nalungkot ako kasi maliban sa pinagtawanan nila ako ganyan, eh, naalala ko rin yung mga times na talagang sobrang hirap ng buhay na hindi man lang ako maka makapag alam mo yon, yung makapag-faded man lang o kaya barber cut ganyan. Talagang kalbo as in kalbo, semi-kalbo pala.
Ay, hmm. Mhm. Oo. Mm. At saka ano oo. At saka medyo ano, eh, masakit din yon sa part ng lola mo o 'di kaya nanay mo kasi yon alam mo yung ginagawa nila yung best nila that time, eh, tapos parang, ah, alam mo yung parang i-bu-bully ka lang dahil do'n na, ah eh, wala talaga kapos. So, alam mo yon yung parang, ah, konting ano lang naman siguro 'no yung empathy 'no. Pero yon nga sabi mo, ah, parang ganon ka nung bata kasi siyempre wala ngang choice, kapos sa pera tapos siyempre 'pag bata din naman kasi medyo wala ding taste 'pag bata-bata, eh. Uhm, paano ka nagbago or paano nagbago yung taste mo habang, ah, dumaan yung panahon, nag-kolehiyo ka, naka-pagtrabaho ka? Ah, minsan ba parang ano, uhm, parang naaalala mo yung bagay na yon tapos parang ang mad medyo maano ka na sa suot mo ngayon gano'n, yung mga porma mo?
Oo. Mm. Kaya nga, eh. Mm. Tama, oo. Ayan, actually meron may turning point talaga sa buhay ko, noong, ah, fourth-year high school, fourth-year high school ako. Ngayon, may in-attendan akong okasyon kasama ko 'yong mga tropa ko. Ngayon, 'yong isa kong kaibigan, like since first-year high school kami, close na talaga kami, and siya 'yong talagang lagi kong kasama kasam ay although may nakakasama akong iba, pero siya 'yong, siya lang 'yong nag-voice out na, "Uy, ganito, ap ayusi ibahin kaya natin yung style mo?" Yon, nagyaya siya na, "Ibahin natin 'yong style ng damit mo tsaka 'yong" 'yong sa buhok ko, although hindi na 'ko kalbo no'ng time na 'yon. Ano, parang nag-suggest lang siya ng makeover, 'yan. Tapos ako naman, G naman ako, sabi ko, "Oh, sige." Kasi nakapag-ipon din ako ng mga time na 'yon, eh. Tumatanggap na rin ako ng baon mula sa mama ko tsaka sa, ah, tito, tita ko, hindi lang sa lola ko, ganyan. Eh 'di, sabi ko, "Oh, tara", sabi niya, "Oh, tara punta tayo sa ukay." Sabi niya and then, do’n, parang ang dami kong nakita na magagandang damit, kasi first time ko ring, ah, pumasok ng ukay na ang bibilhin ay para sa 'kin. So, ang dami kong nakikitang magagandang damit sa murang halaga, ah, sa murang halaga. Kaya 'yon, triny ko ng triny 'yong mga na nagustuhan ko tapos sila naman, ah, inabot nila 'yong talagang babagay daw sa akin, ganyan. So, doon nagsimula 'yon, na mabago 'yong, ah, pananaw ko pagdating sa pananamit, tsaka sa hairstyle na rin siguro, 'yon.
Mhm. Ah, okey. Mhm. Okey. Wow. Pero nakakatuwa, ah, kasi ano, eh, talagang may mga kaibigan ka talaga na concerned sa 'yo at talagang inaya ka para mag-makeover. So, parang, ah, siyempre alam nila nga, alam mo 'yong, ah, ah, gusto ka nilang tulungan, tapos gusto nilang i-improve 'yong looks mo. So, ah, at least mayroon kang kaibigan na naging ganyan, 'no? So ano naman 'yong pakiramdam, siyempre, nakabili ka na ng mga gusto mong, ah, damit? Ano 'yong pakiramdam no'ng nakasuot mo nasuot mo na 'yon, tapos, nakaka-ano na, nakaka-formulate ka na ng sarili mong style?
Mm. Kaya nga, eh. Ay, ayan. Actually, nagulat yung mga ano, yung mga tao do'n sa event kasi ano 'yon eh birthday nung kaklase namin, isa ko ring best friend. So, nagulat sila, "Oh, ang ganda ng suot mo ngayon, ah." parang gano'n yung reaksyon nila like, "Ang pogi ang angas, iba yung dating mo ngayon, ah." gano'n. "Anong nangyari na-broken ka ba?" ganyan. "Ay, hindi hindi naman ako broken ano lang, ah, may bago lang biling damit." 'kako ganyan. So, yung mga reaksyon nila tsaka yung yung nakita ko rin sa salamin, parang nagdagdag siya ng confidence sa akin sabi ko, "Ah grabe ganito pala pakiramdam kapagka may sarili kang style 'no 'pag iba 'pag nagbabago yung style mo, ito pala yung pakiramdam kapagka, ah, may sarili kang damit na hindi inarbor or binigay lang." ganyan. Kaya 'yon sabi ko, grabe, siguro, alam mo 'yon, medyo naadik sa 'ganong sensation hanggang sa yon, tinuloy-tuloy ko yung pag-cultivate. Mhm.
Naks! Oo. Mm. Wow. Mhm. Pero oo. Pero hindi ka naman yung ano, yung parang, ah, bili ng bili ng damit? Baka naman mamaya punong-puno na yung aparador mo, tapos kunwari yung mga sapatos mo, saktuhan ka lang naman kung bumili?
Ah, hindi. Oo, saktuhan lang and palagi akong ano, actually, bumili na rin ako no’ng white na pantaas, 'tsaka, ah, black na pambaba. Kasi 'yon 'yong madalas na ano, eh, or white pantaas, white pambaba, black pantaas, black pambaba. Kasi 'yon 'yong ano, eh, puwede mong i-alternate-alternate ng madali lang.
Hmm. Mm. Ah, so parang ano, mahilig ka sa mga neutral colors lang, 'yong madaling i-pair? Ah, okay. Mahilig ka ba sa mga ano, 'yong mga printed or mga plain na lang ngayon?
Oo, monochrome na colors. Kasi mm. Sa ngayon, mas tipikal na 'yong ano, 'yong 'yong plain talaga. Kasi 'yong printed, alam mo 'yon, kapagka nagsuot ay, ano, parang one time mo lang siya masusuot, gano’n, tapos ayon, laban mo na. So, pa pero pero 'yong ano, 'yong plain, kahit ulit-ulitin mo, pero lalaban, ah, kasi 'yong ano, 'yong 'yong printed kasi, kapag sinuot mo siya, kahit labhan mo tapos suotin mo ulit kinabukasan, wala na, parang sabihin nila, 'di ka naglalaba. Pero kasi sa ano, sa plain, hindi nila hindi nila ma-rerealize na ano, na 'yon pa rin 'yong suot mo, kasi 'yon 'yong madalas mong ano, eh, gano'n 'yong style mo, eh, na madalas sinusuot.
Mm. Oo. Oo nga, 'no? 'Tsaka ano, parang ano din kasi, parang mas classic na, mar mas classic kasi tignan 'yong mga, ano, eh, 'yong mga walang ku ah, walang print. Tapos 'pag printed parang medyo mas cheap siya tignan. Ah, well, ay o, parang 'yon 'yon 'yon lang naman 'yong ano, 'no, parang karaniwang, ah, ano na, sentimyento daw sa pagpili ng fashion na, 'pag plain kasi, mas parang ano siya, medyo yayamanin, klasiko. 'Pag 'yon nga, 'pag printed naman, eh, medyo ma mukhang cheap daw. Eh, ito naman 'no, ah, kunwari sa mga accessories, like 'yong mga relo, ganyan, mahilig ka rin bang mag gano'n?
Ah, totoo naman 'yon. <laughs> Kaya nga. Uh-huh. Kaya nga. Ah, oo mahilig din akong mag-relo. Actually, marami ak ano sa lahat ng accessories kasi lalaki, ang maliban sa kwintas relo lang talaga yung meron ako na, medyo marami-rami. Hindi naman siya mamahaling mga relo, pero magkakaiba sila ng ano, ng kulay 'tsaka ng ng ano ba tawag dito ng materials, materials 'yong isa kasi rubber tapos meron ding stainless gano'n.
Mhm. Mm. Ah, okay, at tsaka 'pag relo kasi ano eh nakadagdag din kasi ng ano 'yan 'yong total oo 'yong elegance mo 'yong total, ah, ano aura mo, porma mo talaga. Eh, oo sa tingin mo ba kunwari 'pag, ah, 'yong personal style mo, ah, parang nakaka-boost ba siya ng, ah, tiwala mo sa siri sarili o di kaya sa confidence mo?
Elegance, 'di ba? Mm, totoo yun. Uh-huh. Oo naman, malaking tulong talaga yu malaking boost or lift 'yan sa self-confidence ko. Kasi, iba 'yong lumalakad ka nang dala-dala mo 'yong sarili mong style, sa ano sa nakikisuno sumusunod ka lang sa gusto ng iba or kaya naman sumusunod ka lang sa uso, ganyan. Kapag may personal style ka kasi ano, eh, alam mo sa sarili mo na kaya mong dalhin at bagay sa 'yo 'yong style na 'yon, 'di ba?
Mm. Tama, oo. Pero dun sa ano naman, kunwari yung mga bags na ginagamit mo. Mahilig ka ba sa mga body bags, backpack?
Mhm. Ah, oo. Ay ngayon ang madalas kong ginagamit, ano siya, eh, nabili ko siya sa Oxygen mad ah, kulay black siya. Talagang <chuckles> black and white type kasi talaga ako, eh. Eh, kulay black siya and ano siya belt bag. Belt bag, pero ewan ko ba kung paano na uso 'yon, pero 'yong mga belt bag kasi ngayon puwede mo nang i-ano, eh, alam mo 'yong puwedeng ikawit sa balikat tapos nasa likod siya hindi 'yong sa harapan ha, sa belt talaga, hindi parang belt. So ang ginagawa ko gano'n like nasa ano siya nasa body talaga parang body bag na rin ganun.
Mhm. <sniffs> Ah, belt bag. Mm. Mhm. Eh, kunwari naman kung babalikan mo yung unang version ng style mo pag kunwari nakikita mo yung picture mo 'no, kung saan na binully ka noon. Ano yung sas masasabi mo sa sarili mo noon kung kakausapin mo yung picture na yun?
Ay, naku, siguro ang masasabi ko, ah, enjoyin niya 'yong mga panahon na 'yon kasi, 'yong do'n sa mga panahon na 'yon balang araw makikita niya na, malaki 'yong pinagbago niya kasi siguro kung hindi ako gano'n dati siguro wala akong babalik-balikan. Wala akong, ah, picture na, ah, talagang luluhuhaan ko kasi siyempre wala, eh, parang kung simula pa lang, ganito na style ko baka maumay din siya o kaya naman baka wala siyang ganitong emotions ngayon na, talagang iba yung interes o yung excitement pagdating sa, sa style at sa fashion.
Mhm. Nay <chuckles> Oo. Mm. 'Tsaka ano, makikita mo talaga na ang layo na ng narating mo, 'no.
'Yon, exactly.
Oo. Eh, ano ba ah, pero, ah, siyempre nagbago na rin kasi yung ano mo 'no yung personal style mo, ganiyan. Ah, tungkol naman sa mga ano, uhm, kunwari mga paborito sa ay, paborito. 'Yong mga sa musika, ayan. Ano naman ang style mo tungkol sa musika?
Mhm. Uh-huh, music taste. Ayun 'no, ay, maganda 'yan kasi nga dab sabi ko laking probinsiya ako 'no. So, 'yong mga music namin dati talagang classic OPM. Mga, alam mo 'yong mga tugtugan ng lola ko talagang 'yong Boulevard yung mga ganiyan. Tapos, oo, talagang pang-ano, eh, pang matandang dalaga na, eh. <laughs> Pang gano'n na, eh. Eh, sa'kin, eh eh, ngayon kumbaga nasa ano na urbanize na yung, lugar na tinitirhan namin. Ano na talagang mga ano na mga hip-hop songs ganiyan mga pop pop songs. 'Yong mga kanta ni Arthur Nery, ni Earl Augustin, yung mga ganong tugtugin na, na talagang punong-puno ng emosyon, punong-puno ng ano pagkabata 'tsaka talagang uso. 'Di katulad nung mga, ah, kanta sa p ano sa, no'ng mga panahon na 'yon talagang classic, eh, pang-matanda kung kung papatugtugin mo ngayon talaga.
Mm. Ah, okay. Ay, oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Mm. Mhm. Ah, so, gano'n din pa gano'n pala yung, ah, taste mo naman sa music 'no? Ah, maganda, actually maganda naman yung mga taste mo 'no sa music mo, ah, sa music talaga at, ah, parang marami din naman yung mga may gusto sa mga ganyan, eh, 'no? Pero mabalik tayo sa ano sa fashion, ah, may signature piece ka ba na palaging bahagi ng style mo at bakit 'yon?
Oo. Tama, oo nga. Mhm. Signature piece, siguro, yung kwintas. May kwintas kasi ako rito. Hmm, yung kuwintas na 'yon kasi ang ang pendant niya, may ano, ano ba tawag do’n, alam mo yung engineering hat na kulay puti, yung parang gano’n. Pero gold siya, kulay gold kasi, yun yung kwinta yun yung kulay ng kwintas. And then, everytime na makikita ko 'yon, naalala ko yung mga pangarap ko palagi. So 'yon, kasi yung sa pangarap natin, nagre-reflect din yung styles natin. Kaya masasabi ko na, ah, isa siya sa ano talaga, sa, ah, importanteng piyesa na hindi ko inaalis ng basta-basta. Lagi, kapag aalis ako, suot ko yung kwintas na 'yon, kasi pinapaalala no’n na saan man ako mapunta, yung pangarap ko, dala-dala ko. Parang gano’n yung symbolism niya sa akin, yung style ko, dala ko.
Mm. Ah, okey. Mm. Hmm, nakakatuwa naman, oo. So, 'yon pala yung kwintas, yung parang ano, pinaka, ah, pinaka, ah, signature look mo, 'no? Pero ito naman, 'no, ano ang maipapayo mo sa mga bata na, or sa mga tao na parang ano, yung, ah, gaya sa naranasan mo, dumaan din sa bullying, kasi parang wala silang personal style kasi minsan, siyempre baka limited din yung ano nila, eh, yung, ah, ah, kaperahan or finances, ano yung masasabi mo sa kanila?
Mm. 'Yon, oo. Mm. Mm. Siguro una, kung sa mga bata, huwag silang magmadali, huwag nilang madaliin na talagang magbago yung style nila. Hayaan lang muna nila na, ano, maka-bonding nila yung mga magulang nila sa mga gano’ng paraan. And sa mga matatanda naman, huwag nilang tipirin yung sarili nila, kung kaya naman, ah, gumastos sila para sa sarili nilang style. Kasi style nila 'yan, eh, kumbaga, kanya-kanyang trip 'to. Kung ano yung trip mo at 'yon yung mag-i-standout para sa'yo talaga, eh, i-push mo, i-pursue mo, 'yon.
Mhm. Nakakatuwang makausap ka, maraming salamat.
Ay naku, maraming salamat din. Nag-enjoy ako do'n sa mga napag-usapan natin, paalam.